É isso, é isso. Então, é mais um desabafo mesmo, né. Mais um desabafo, porque aí aí no Brasil era um era um papo, né. Então, a minha esposa foi aprovada. Durante as aulas foram 10 meses de aula de alemão. E aí o os envolvidos, os professores, a o o pessoal dessa desse instituto, ia lá, falava que que teria ajuda, falava que teria uma pessoa pra auxiliar nesse momento, né, que o momento de chegada.
Claro, claro. Claro. Uhum. Uhum.
E no fim das contas não nada acontece. E não só Hã.
Mas, eh As a a questão da sua esposa está ok?
É, a da minha esposa já tá tá bem encaminhada, agora comigo
É porque ela tem a questão laborativa, tem a É é um outro processo o dela?
Isso, isso. Exato. Mas o meu também, ele ele na teoria ele é fácil também, porque como ela já tem trabalho, eu vim com com o visto de reunião familiar. Então, também é tranquilo. E lá no Brasil, eles disseram que essa ajuda seria para a família, né. Não seria especificamente só para a pessoa que estaria trabalhando, eh, o seria uma ajuda conjunta até para a família. Então, é é mais um desabafo mesmo, sabendo que no Brasil as coisas seriam diferentes. Então, e eu não sei se tem que esperar. Eu acho que eu vou tentar, por exemplo, um documento da própria prefeitura, né. Porque, ca
Ah, tá. Hum. Ah, ok. Sim. Uhum. Claro. Não, fica à vontade. Sim. Uhum. Mas há quantos me Há quanto tempo você já tá esperando? Já já tem um prazo? Já passou um prazo?
Já, já Já tem 2 meses já, então eu só posso ficar aqui 3.
Ah, então você tem 1 mês? Sim. Ah, é, é. Tem que co tá o tá correndo, né, o tempo.
Já tem 2 meses, então Tá correndo. Eu acho que eu vou tentar pelo menos algum tipo de de documento temporário, né, pra que caso vença, eu eu tenha respaldo ou então